أهلًا، إزيك، عامل إيه؟
كويس، أنتِ أخبارِك إيه؟
تمام الحمد لله.
آآ، كنا حابين نتكلَّم شوية عن الواحد يعني آآ، ب إزاي بيحاول إنه هو يوصل، إنه هو يحِس إنه هو راضي عن نفسه. آآ، فأنا من وجهة نظري يعني، أنا شايف إنه آآ، الواحد عشان يبقى راضي عن نفسه وفخور فعلًا بنفسه آآ، إنه هو يبقى إنسان على قدر ما يبقى ما يقدر يعني إن هو يبقى ناجح في حياته، آآ، سواءً كان بقى في دراسته أو في شغله أو في حياته الشخصية بقى، آآ، مهتم بصحته، آآ، ما بيعملش حاجة غلط على قدر ما يقدر، عشان أكيد أنت عارفة إنه يعني ما فيش حد ما بيغلطش، بس آآ، يعني حد مثلًا بيتعلَّم من خطأه لمّا يخطأ. آآ، بيحاول إنه هو يحُط لنفسه أهداف معيَّنة ويحقِّقها، وحاسس إنه فعلًا هي النتيجة اللي بيوصل لها دي، أكتر من أكتر الحاجات اللي بتساعده إن هو يبقى راضي عن نفسه يعني. آآ، فكنت عايز آخد وجهة نظرِك، يعني لو آآ، أنتِ شايفة الموضوع ده إزاي؟
إمم. أيوه. إمم. أيوه. إمم. أيوه. إمم. أيوه. آآ، برضه آمم، يعني بافكِّر قعدت أفكِّر كده، أسترجع. أنا آآ، ع يعني، <tsk> الواحد بيتعلَّم في المدرسة المنافسة، وإن إحنا فعلًا النجاح هو حاجة مهمة، وإن إحنا لازم نكون ناجحين، و ونبقى من الأوائل وهكذا. وطبعًا الحاجات دي مهمة، آآ، بس <tsk> بعد فترة آآ، من إن أنا فضِلت ماشية ورا ال آآ، إن أنا أكون أحسن حد ف في المدرسة، أحسن حد في الشغل وهكذا، الموضوع ده مُرهِق أولًا، إن هو بيحُط آمم، <tsk> الضغوط على الواحد وفي الآخر آآ، أنا آه، كنت مبسوطة، بس ما أقدرش أقول إني راضية عن نفسي. لكن لمّا وقفت واقفة مع نفسي وسألت نفسي بقى: "إن أنا فعلًا إيه ال آآ، الشغف بتاعي؟ وأنا فعلًا بابقى إيه اللي أنا عايزة أعمله في حياتي؟" آآ، قرَّرت إن أنا آآ، أغيِّر مجالي وأروح لمجال مختلف، أنا أصلًا كان عندي شغف بيه وأنا صغيرة، و وعندي اهتمام إن أساعد بيه الناس، وعندي فعلًا رسالة من خلاله. آآ، فلمّا قدرت أعمل ده، وطبعًا ده كان حاجة صعبة جدًا، لأنه كنت باغيِّر بقى آمم، مفاهيم عيلتي ما كانوش م ما كانوش راضين أوي عن الموضوع ده، وبرضه زمايلي، ما حدش كان فاهم أنا باعمل كده ليه. وكمان آآ، كان برضه آآ، اضطريت أحُط مجهود في ده، في إن أنا أدرس، و وأبتدي مجال من أول وجديد، بعد ما كنت بقى لي سنين باعمل باشتغل في مجال. بس آآ، دي حاجة خلتني فعلًا راضية عن نفسي، أو أو بدأت سِكَّة إن أنا آآ، أكون باعمل حاجة مش عشان بس النجاح، آه، النجاح حاجة مهمة، بس عشان كمان أساعد آآ، مجتمعي والناس اللي حواليا، وأعمل حاجة أكبر من بس حياتي.
إمم. حلو. تمام. صح. حلو. تمام. أوكي. حلو. اهم. إمم. حلو جدًا. أكيد. حلوة جدًا بجد.
فبالنسبة لي ده آه.
إمم. آآ يعني أنتِ قُلتِ كذا حاجة الصراحة عجبتني فعلًا آآ يعني في حتّة كمان لما كنتِ بتقولي إن أنتِ أيام المدرسة كنتِ بتحاولي إن أنتِ دايمًا تبقي أحسن واحدة في المدرسة وأنجح واحدة في المدرسة وإنه ده كان بيسبب لِك ضغوطات شوية أو حاسّة إن أنتِ تحت ضغط ومش عارفة إن أنتِ توصلي للي أنتِ عايزاه، بسبب إن أنتِ مركّزة أوي، إن أنتِ تعدّي الناس دي. بس أنا عندي وجهة نظر في الموضوع ده، مش عارف هي تبقى صحيحة 100% والَّا لأ، بس آه فأنا وجهة نظري الصراحة، إن أنا آآ مش هابقى أحسن من حد، على قد إن أنا أبقى أحسن من نفْسِي بُكرة، يعني لو وصلت لِك، يعني أنا هاحاول أقارن نفْسِي بنفْسِي، مش بأقارن نفْسِي بحد، لأ أنا النهارده مثلًا آآ في خلال يومي حاسس إن أنا يعني ما عملتش أحسن ال م أحسن حاجة عندي، كان في أحسن كنت ممكن أقدر أعمله، فأنا هاجي تاني يوم آآ أحاول إن أنا أعمل أحسن من اليوم اللي قبليه، فأحس برضه أنا شا شايف إن الموضوع ده برضه ممكن يخليني آآ أحس برضه بالرضا عن النفْسي شوية، إن أنا يعني حاسس إن أنا فعلًا باطوّر من نفْسِي و وفي الأول وفي الآخر أنا باقارن نفْسِي بنفْسِي النهارده آآ إن أنا أحسن من امبارح، شايف إن الموضوع ده جميل جدًا، وفي حاجة تانية أنتِ اتكلمتِ فيها برضه آآ وفعلًا أنا حاسس إنه الموضوع ده، أو مش حاسس عن تجربة شخصية، أنا شايف إنه الموضوع ده فعلًا بيخلي الواحد راضي عن نفْسه كتير جدًا يعني، إنه الواحد يساعد الآخرين، لمّا الواحد يساعد حد آآ باحس إنه الموضوع ده فعلًا بيبقى في بيخلي الواحد في قمة سعادته فعلًا وفي قمة الرضا عن النفْس، إن هو ساعد واحد النهارده، حتى لو بحاجة بسيطة جدًا آآ أيًا كان، حتى لو بابتسامة، باحس إنه آآ لأ فعلًا هو الموضوع آآ جميل جدًا يعني، آآ لو مثلًا عندي خبرة في حاجة مُعيّنة وحد طلب مني مساعدة، فأنا باساعده، وشايف إن أنا كمان لمّا باساعد الشخص ده، فأنا مش بس باساعده، أنا ب باراجع لنفْسِي عن مثلًا المعلومة اللي أنا اديتها له، فأنا باساعد نفْسِي برضه في نفْس الوقت.
إمم. إمم. أيوه. إمم. أحب أسمعها طبعًا. إمم. أيوه. إمم. أيوه. أيوه. إمم. صحيح. إمم. إمم. أيوه صحيح. إمم. أيوه. أيوه. أيوه، صحيح، آآ، يعني أ أ هي موضوع المساعدة ده بيبتدي يبقى عنده ليه ليه قانون بتاعه، يعني أنت تساعد حد وبعد كده ز وأنت بتساعده ممكن ت ت زي ما أنت بتقول آآ حاجة توضح لك وبعد كده حد تاني ييجي يساعدك، ما تبقاش متوقع إن هو أصلًا ممكن يكون آآ كان يبقى مصدر مساعدة وهكذا ال آآ هي حاجة كده بتفضل تتحرك لوحدها آآ بشكل آآ طبيعي وتلقائي بين الناس، بس هي محتاجة إيه ال الحد اللي يمسك الخيط ويكمّل، كأنه خيط ماشي بيننا بيننا بيوصِلنا بس هو محتاجة الناس تشده وتكمّل بيه.
إمم. صحيح. صح. إمم. آه. صحيح مِيّة في المِيّة آآ فهو يعني وكمان كنت قريت كده قبل كده آآ كان حد بيقول يعني إنه أو شُفت Interview لحد يعني كان بيقول، إنه في دراسة بتقول، إنه في ناس كتير جدًا في العالم آآ بتعمل بتعمل حاجة اسمها Reflection كل يوم قبل ما يناموا وبيراجعوا اليوم بتاعهم كله، من أول ما صحي من النوم، لغاية ما جه ينام، بيشوف إيه الحاجات اللي هو عملها الإيجابية وإيه الحاجات السلبية اللي هو عملها. آآ وبيكتبها في ورقة يعني، الموضوع بيبقى يعني دراسة فعلًا، هو مش مش مش عشوائي يعني، هو موضوع فعلًا بيكتب كل حاجة في ورقة وتاني يوم الصبح أول ما بيصحى من النوم، بيشوف الورقة دي، بيقراها، بيشوف الحاجات الإيجابية اللي هو عملها، فبيحاول إن هو يطوّرها ويحسنها أكتر وبيشوف الحاجات السلبية اللي هو عملها في يومه امبارح وبيحاول إن هو يصلح الحاجات دي وما يكررهاش، فبيلاقي نفْسه إن هو كل يوم فعلًا بيتعلم حاجة جديدة.
آه. أيوه. إمم. أيوه. إمم. أيوه. إمم. إمم. أيوه. آه. بيطوّر من نفسه. أيوه.
وآآ غلط مثلًا كان بيعمله، ما بقاش يعمله، فكل يوم طبيعي الواحد بي بيقع في غلط يعني، هو الواح الأخطاء ما بت ما بتخلصش بس على الأقل آه، على الأقل لمّا باعدِّي على الخطأ كل يوم باتعلمه، فباكرر خطأ تاني غير اللي أنا اتعلمته خلاص ده مش هيتكرر تاني، فبتبقى حاجة جميلة يعني.
لأ طبعًا. أيوه. أيوه. هو طبعًا أنا مُتفقة معاك إن موضوع إن الواحد يبقى كأنّه بينافس نفْسُه أو مش بينافس، بس كأنّه طول الوقت مركِّز مع نفْسه بيشوف إزاي هو يفضل في تطوّر مستمر، دي حاجة فعلًا آآ، مهمّة وبتخلّي فعلًا ب ب بتبقى جزء من الرِضا عن نفْسَك إن أنت حاسس إن أنت آآ، لو بَصّيت لورا كده، هتشوف قد إيه أنت اتطوّرت أو آآ، غيّرت من ال آآ، اتعلمت حاجات جديدة غيّرت من الطُرُق ال الحاجات اللي أنت ما كنتش تحبّها عن نفْسَك وهكذا، بس عايزة أسألك بقى كمان آآ، يعني أو ب دايمًا باتسائل هو آآ، نعمل إيه بقى في الإحباطات والنقد والحاجات دي، اللي الواحد بتخرّج الواحد عن الرِضا عن نفْسُه وبتوقّفوا عن التطوّر؟
أكيد. حلو. حلو جدًا السؤال ده هو أنا يعني ممكن أكلمِك عن تجربة شخصيّة آآ أنا جات عليَّ فترة برضه يعني كنت بغلط كتير الفترة دي آآ فيعني كنت فعلًا الناس كلّها بتنتقدني وكده ووصلت لمرحلة الإحباط دي وكنت حاسس إن أنا فعلًا مش هاقدر إن أنا أغير من نفْسي للأحسن قعدت فعلًا فترة كبيرة في الموضوع ده. لغاية ما جا لي كده يوم آآ من عند ربنا لقيت إن أنا لأ هو أنا هي الناس دي أصلًا كلامها ليه أنا أصدقه آآ هو ممكن يبقى كلامهم صح في حتّة بس مش صح في حتّة إن أنا لأ ما أقدرش أتغير لأ أنا أقدر أتغير وأقدر أثبت لهم إن أنا فعلًا ممكن أبقى أنجح منهم في حياتي وحقيقي أنا بدأت آخد آآ خطوة لقدام بس هو الموضوع مش سهل يعني عشان برضه تبقي عارفة الموضوع بيبقى محتاج بيبقى محتاج مجهود كبير جدًا ومحتاج صبر كتير جدًا وسعي و وحاجات كتير يعني بس الحقيقة إن هي لمّا الواحد بيحاول يمشي على المبادئ دي ويطبقها بأحسن شكل يقدر عليه آآ بعد فترة من الصبر هيوصل لنتيجة هتخلّيه في قمة السعادة بجد. ف فدايمًا أنا شايف إنّه كلام الناس مش ماينفعش أخد كل الكلام اللي بيقولوا لأ أنا آخد اللي أنا ه هيفيدني في حياتي والباقي اللي هيخلّيني أبُص للحياة بنظرة سلبيّة ده لأ أنا هاتجنبه خالص لأنّه الحياة جميلة والحياة فيها حاجات كتير إيجابية الواحد يقدر يعملها بس هي الفكرة في الشخص هل يقدر إن هو يستحمل ويكمل للآخر ويصبر والّا والّا لأ.
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. أيوه. لأ طبعًا، <laughs> أيوه. أيوه. أيوه، صحيح. أيوه. صحيح. إمم. صحيح. أيوه. صح، أنا باحس برضه أنا متفقة معاك وباحس إنّه الواحد لمّا بيبتدي لمّا الرِضا عن النَفْس بيقِلّ الواحد بيبتدي يشُكّ في نفْسُه زي ما أنت كنت بتقول يشُكّ بقى إن هو يقدر و و آآ، <tsk> عشان كده أنا ساعات برضه آآ، آآ، باركّز على الحاجات الصغيّرة، أنا باقدر آآ، مثلًا أسعِد عيلتي، بأكلة صغيّرة بأكلة جميلة آآ، باقدر آخُد بالي من نَفْسي، آخُد بالي من صحّتي. آآ، وده بيديني برضه رِضا عن نَفْسي. يعني بابدأ أركّز أوي إن أنا أكون آآ آآ، م راضية أو أب أشجّع نَفْسي بالحاجات اللي هي الصغيّرة اليوميّة اللي الواحد يقدر يعملها آآ، واللي هو لمّا لمّا بيعملها بعد شويّة بيبقى في نتيجة سواء بقى إن نَفْسي تبقى كوي كويّسة صحّتي بقِت أحسن وهكذا آآ، فدي حاجات برضه بتساعدني إن أنا آآ، واحدة، واحدة كأن الرِضا عن النَفّس ده زي ما يكون آآ، ب باشبِّهُه دايمًا لنفسي ب بالمكعبات بتاعة الأطفال دي، <chuckles> إن هو كأنّه أنا بابني بابني لنَفْسي ف في ممكن حِتَت تبقى كبيرة شويّة، وفي حِتَت صغيّرة عادي ممكن نركِّبها وبرضه هت بعد شويّة الصغيّر ده هيبقى حاجة آآ، كبيرة، آآ، فدي برضه حاجة، هل و هل آآ، عِشت حاجة زي كده أو آآ
إمم. حلو. صح. حلو. صح. آه. حلو جدًا. آه، حقيقي هو أنا يعني في، في خلال الفترة نفسها اللي باقول لِك عليها دي آآ، يعني بجد عجب عَجَبني موضوع إن أنتِ بتقولي حاجة صغيّرة، هي فعلًا الحاجة الصغيّرة دي بتكبر أصلًا مع، مع الفترة والزمن بتكبر أصلًا لوحدها، يعني هي على قد ما هي ممكن أنتِ تبقى شايفاها حاجة صغيّرة، بس هي الحاجة دي بداية لحاجات تانية كبيرة، أكبر بكتير، فيعني فعلًا هو الرِضا ب عن النَفْس بييجي من بداية حاجة صغيّرة الواحد بيعملها في يومُه. آآ، واحد قام طبَّق بس بطانية سريرُه كده بيحس إن هو راضي عن نَفْسُه، والله العظيم آآ، بيخُشّ يعمل أكلة حلوة بيجيب آآ، شوكولاتية مثلًا لابن أختُه يعني حاجات بسيطة كده، بس حاجات بتفرّحني بتخلّيني حاسس إن أنا سعيد النهارده فرّحت حد، واهتميت بنَفْسي، رُحت الGym اتمرّنت مثلًا، اهتميت بصحّتي، فلأ ال وغير كده الأهداف برضه، يعني الواحد عشان أصلًا يحقَّق هدف كبير، هو يعني لازم يحقَّق أهداف صغيّرة، أو مثلًا في برضه كنت باقرا حاجة قبل كده بتقول إن أنا عشان أحقَّق هدف كبير، باقسِّم الهدف ده لtasks صغيّرة، يعني عشان ما أحسِّش إن الموضوع برضه كبير عليَّ لأ، أنا هاعمل النهارده كذا مثلًا، وبُكرة هاعمل كذا، كُلّ يوم باصحى باقول أنا النهارده هاعمل كذا، اللي هي حاجة صغيّرة النهارده بس أعملها، فالحاجة دي كُلّ يوم بتخلّيني أقرّب من الهدف الكبير اللي أنا عايز أوصل له، بسبب الحاجات الصغيّرة اللي أنا باعملها في يومي، بس.
إمم. أيوه. إمم. صح. إمم. أيوه صح. <chuckles> أيوه. أيوه، حاجات بسيطة، أيوه. أيوه. أيوه. أيوه صحيح، أيوه، حاجات صغيّرة، أيوه. أيوه. إمم. أيوه. صح فعلًا وآآ، يعني أنا فعلًا باحس إنّه الحاجات الصغيّرة دي ساعات ما ساعات برضه زي ما أنت كنت بتقول، هي في لها حاجة ليها علاقة بطاقتي أنا شخصيًا، إنّه لمّا الواحد بيبقى حاسس بالإحباط الشديد آآ، هو نفْسُه طاقته بتبقى قليّلة فلمّا بيعمل الحاجات الصغيّرة دي ويركِّز فيها أوي، ويبدأ يبني كده واحدة، واحدة بالحاجات الصغيّرة، طاقته بتزيد، يعني طاقة بقى الإيجابية بتاعة أصلًا إن أقدر أحدِّد أهداف و وأحُطّ أهداف صغيّرة ل أو أقسِّم الهَدَف الكبير لأهداف صغيّرة، بيبقى أصلًا محتاج لوحدُه آآ، طاقة كده آآ، إنتاج وإبداع و ودي مش بتيجي لو الواحد مُحبَط أو الناس أو آآ، مستسلم للنقد و وكده، ف امم، فهي زي ما تكون برضه، امم <tsk> امم، الحاجة اللي بتساعد الواحد إن هو يقوم، يعني هي تقدر توقّعنا وتقدر تقوّمنا، على حسب ما إحنا نقدر قد إيه إحنا بنقدر نس آآ، نبني الحاجة دي جوانا واحدة، واحدة و ما نستسلمش للأحداث الخارجية.
إمم. إمم. إمم، صح. أكيد. صح. صح جدًا، والله كلامِك كلّه صح، هو فعلًا الواحد يعني الحاجات دي ممكن تأثّر عليه بطريقة سلبيّة أو بطريقة إيجابية، على حَسَب كُلّ واحد بقى و ونظرته لل لل للموضوع يعني، كُل واحد بيبقى ليه نظرة مختلفة عن، عن التاني يعني، بس فهو الموضوع اللي إحنا اتكلمنا فيه النهارده الصراحة كان موضوع شيق جدًا بجد، وأنا استفدت كتير جدًا منِّك، وحاولت إن أنا على قد ما أقدر إن أنا يعني أقول لِك المعلومات اللي عندي يعني على قد ما أقدر، فياريت
أيوه. صحيح. أيوه. أيوه، ما هي كلّها مشاركة خبرات يعني، هي خبراتنا في الحياة اللي بتخلّينا نعرف نميّز بعد شويّة، إيه اللي مناسب لينا، وإيه اللي مش مناسب.
بالضبط. بالضبط آآ، تمام أنا حابب أشكرِك جدًا، وبجد أنا استفدت منِّك كتير، شكرًا جدًا، العفو، العفو مع السلامة.
وأنا كمان، شكرًا، شكرًا ليك جدًا، مع السلامة.